Oui, et puis, c'est vrai que, parfois, heu, par exemple, heu, je crois que c'est sur Facebook, quand une personne est décédée, hem, je crois qu'alors soit, on peut, heu, bah, prévenir Facebook que la personne est décédée, heu, si on souhaite fermer le compte. Ou alors, heu, on peut également, heu heu, je crois qu'il y a qu'il y a que Facebook propose une solution, hem, qui indique, en fait, que que la personne est décédée sur la page. Mais nous, on peut continuer à alimenter, en fait, heu heu, la page, avec, heu de bah, des photos, des souvenirs, et cetera. Donc, heu, donc, heu, ouais, c'est c'est c'est pas mal, hein? C'est, bah, disons que ce sont les les nouvelles, heu heu, technologies, j'ai envie de dire, qui, hem, voilà, qui existent pour, bah, essayer de continuer à faire vivre un peu, heu heu, une tradition, une personne. Heu, ouais, voilà, c'est ça. Et continuer à entretenir, un petit peu, un lien heu heu, le lien que la personne avait avec sa famille ou avec des des des amis proches. Ouais, donc, heu, c'est parce que c'est vrai que, heu, on peut se s'interroger sur le, mmh, comment je vais dire, le heu, cette tradition, heu, de d'aller au cimetière, tu vois? De de déposer une fleur. Mais, heu heu, personnellement, j'y suis quand même très attachée à cette tradition-là, tu vois, heu? Heu, tu vois, par exemple, cette année, heu oui?
Ouais? Mmh mh. D'accord. Un lien, finalement? Ouais? Mais, est-ce que tu penses pas que ça passe un peu par le conditionnement des habitudes familiales, finalement? Parce que, heu, <sucks teeth> peut-être que, mmh, en implémentant moins cette tradition, heu- avec, heu, bon, avec ses propres enfants, par exemple, ou sa famille proche, c'est comme ça qu'en fait, heu, ça perd un petit peu de de enfin, comment dire, de sa force, de ce de de sa valeur, heu, je pense, heu, dans dans l'esprit des gens.
Mmh. Mmh mh. Mmh. Moui. Bah, heu, c'est sûr que je pense que dans les générations à venir, heu, oui, c'est, ce je je pense, malheureusement, qu’il y aura de moins en moins de monde dans les cimetières, tu vois? Mais, après, heu, bah, moi, j'ai été, heu, un peu élevée dans, mmh, dans cette tradition-là. Donc, heu, du coup, je sais que, bah, tant que je le pourrai, je je continuerai à, hem, d dans dans dans cette tradition, en faisant ce que mes parents faisaient. Heu, alors, je fais pas de gerbe, hein, comme ma mère. <chuckles> Heu heu, non, non, heu, je te rassure, heu, j'ai pas la patience et et pas le temps non plus. Mais, heu, mais, heu, j'aime bien continuer à aller, heu heu, déposer, heu, mon mon pot de de pomponette sur les tombes. Je je j'aime bien, heu, passer un peu de temps dans le cimetière, tu vois? C'est c'est quand même important pour moi. Mouais.
Mmh mh. Oui. Tu vas faire les gerbes? Voilà, <laughs> c'est ce que j'allais dire! Mmh mh.